Mhm. Oke, jadi, eee, saya kalau desk kerja itu, meja kerja itu saya nggak cuma 1, meja kerja saya. Meja kerja saya ada 4 Mbak, digabung gitu kan kan, ada 4. Di samping saya ada meja, samping kiri kanan ada meja kan, depan saya ada meja, kemudian di belakang meja itu ada meja. A meja itulah khusus untuk, eee, kegiatan lain misalnya mau makan atau mau coret-coret ini itu, drafting. Jadi, eee, kalau masalah cluttering atau, eee, sesuatu yang berantakan gitu kan. Saya sendiri, eee, cukup apa ya, toleransi terhadap diri sendiri mengenai hal itu. Jadi, kalau ada clutter atau ada yang berantakan, ya udah biarin aja, paling saya geser biar nggak dalam, eee, pandangan saya gitu, <laughs> jadi
Iya. Oke. Wah. <laughs> Mhm. Oke. Mhm mhm. Iya. Oh, gitu. Oke, berarti walaupun dalam satu ruangan tetap kalau untuk batasan kerja dan istirahat tuh tetap bersih berarti ya kalau untuk kayak gitu, karena ada meja sendiri ya? Oh enggak juga. Oke, berarti ini lebih ke toleransi ya?
Enggak Mbak, <laughs> enggak, Mbak. Enggak, jadi jadi, eee, toleransi diri sendiri. Jadi kalau ada yang berantakan, itu saya geser aja biar saya nggak bisa lihat lagi itu yang berantakan, jadi tetap plong dari penglihatan saya. Nah, nanti kalau ada saya jamnya istirahat gitu kan, jam habis kerja baru saya, eee, bereskan itu, itu aja. Mhm.
Mhm. Iya. Oh, baru diberesin, oke oke. Nah, terus kan tadi katanya, eee, kat Kakak sendiri itu, apa sih, kayak banyak monitor, udah gitu b Kakak freelancer. Nah, kalau misalkan ruangannya sendiri, itu tuh kayak harus kedap enggak sih, Kak? Atau misalkan, kan kita gak tau ya entah Kakak bertetangga atau enggak tuh rum rumahnya?
Mhm.

Iya. Memang kebetulan saya memang, eee, kerja di bidang musik gitu kan, eee, kemudian ada sedikit voice acting gitu kan. Memang kalau dari bidang pekerjaan saya, eee, segi akustik dari kamar saya itu nggak mendukung, untuk pekerjaan di bidang musik itu atau bidang voice acting. Karena udah pasti suara itu pasti bergema gitu kan, jadi apa yang keluar dari speaker misalnya, itu nggak mewakili yang sebenarnya masuk ke telinga kita s eee, jadi sebenarnya, eee, apa ya, representasi musik yang kita dengar melalui speaker itu nggak nggak sama gitu kan. Tapi, eee, saya sendiri lebih banyak pakai headphone gitu kan, untuk mendengarkan musik dan untuk mungkin kalau ada voice acting saya bicara gitu, saya cari waktu-waktu tenang aja, nggak di waktu orang tidur gitu kan, jadi itu aja.
Oh, nah, mhm. Oke. Mhm. Oh gitu. Oke. Hmm. Oke. Mhm. Oke, berarti menyesuaikan juga ya, Kak, ya, kalau kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan Kakak sendiri nih, ini dalam apa ya, dalam satu area, ada ruang kerja, ada apa namanya, ruang istirahat gitu. Nah, kalau misalkan akhir pekan Kak, apakah ruang kerja itu tetap kepake atau berubah fungsi full, jadi ruang istirahat?
Heeh. Iya, Mbak. Iya. Mmm, mhm mhm. Kalau kalau saya weekend gitu kan, saya nggak punya istilah weekend sebenarnya Mbak. Karena s
Mhm. Oh, tetep jadinya ya.
Setiap hari bisa weekend, setiap hari, bisa no end gitu kan. Bisa kerja, jadi nggak ada pemisahan gitu, eee, kecuali pemisahan itu kalau ada orang yang datang, siapa gitu, relatif ati eee, kerabat atau klien datang, baru saya siap-siap jadinya. Tapi, eee, saya selalu wanti-wanti gitu kan, kalau mau datang bilang dulu, kalau nggak, ya lama bisa masuknya.
Bisa kerja, e oke. Mhm mhm. Mhm. Oh, berarti tetap harus ada informasi dulu. Oh gitu, oke oke.
Iya, kalau mereka datangnya tiba-tiba ya, "Tunggu dulu lah, di luar!" Gitu kan, ne "beresin dulu nih, dalam nih," ah, gitu. <chuckles>
Mhm. Oh berarti bener bener tetap, eee, menjaga batasan ya, untuk ruang pribadi dan juga kalau ada client kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi client tetap nggak bisa ngelihat ruangan aslinya gitu ya, ibaratnya.
Mhm. Jaga jaga image. Iy iya, kecuali memang, eee, ada kawan yang memang sudah ngerti kan, ya udah masuk aja. Biasanya kalau udah kawan kayak gitu, kan dia biasanya langsung tidur aja di kasur saya gitu. Tergantung lah, orangnya Mbak.
Oh iya. Mhm mhm. N Nah, kalau misalkan tadi satu lagi nih, aku penasaran soal furniture. Apakah furniture itu bener-bener, tadi kan Kakak bilang apa, yang Japanese itu ya, yang modelnya bisa di apa, ubah fungsi berarti kan. Nah, itu semua furniture Kakak kayak gitu atau memang kayak disesuaikan juga, kayak ukurannya lebih kecil atau biar masuk gitu, semuanya?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm.

<chuckles> Nah, terus kalau misalkan ini, Kak, kalau kan tadi, Kakak, kayak tempat tidur sama ruang kerja tuh apa sih namanya eee, nyatu gitu ya. Ada nggak sih kayak perasaan pada saat mau istirahat tuh tapi kayak, "Aduh kok mendingan kerja sih," gitu, Kak, itu kan berpengaruh nggak sih kayak ke mental juga?
Mhm. Nyatu. Mhm mhm mhm. Jadi inilah untungnya bekerja secara apa ya, secara freelancer gitu, Mbak. Eee, ini, eee, manfaatnya be kita bekerja freelancer bahwa kita ini fleksibel terhadap waktu. Nah, eee, saya sendiri nggak mau memforsir, memaksa bahwa saya harus kerja misalnya dari jam 9.00 sampai jam 5.00. Jadi kapan saya merasa capek, ya ya udah, eee, tidur atau berbaring, ngapain. Kapan saya merasa apa ya, merasa ingin kerja lagi, ya saya ini saya balik ke meja kerja. Tapi memang, eee, tantangannya ya pastinya, eee, kita bakal terlena gitu, Mbak, terhadap satu sama lain bakal terlena, lupa nggak seimbang akhirnya dia, Mbak.
Mhm. Oh, iya sih betul. Oke, mhm mhm. Iya, betul. Mhm. Nah, itu kan berarti me khawatir juga ya pada saat waktunya istirahat tuh kepikiran kerja, nanti waktunya kerja kepikiran istirahat gitu kan. Mhm, malat nah, terus kalau misalkan kayak gini, gimana sih ada enggak sih kebiasaan kayak kan tadi kalau, Kakak, bilang tuh kalau waktu istirahat ya udah gitu istirahat, tapi ada enggak sih kebiasaan kayak, eee, buat set balik lagi gitu loh pada saat itu, jadi enggak terlena gitu?
Mhm. Betul. Mhm. Iya. Ya.